والله، <chuckles> هي تبقى طقوس لذيذة يعني اللي هو إيه، كل واحد مثلًا اللي بيعمل ساندوتشات، آآ، اللي بيجيب مثلًا حاجة معيّنة طول الطريق، اللي بيشغّل أغاني. في حاجة جديدة بقينا نعمل
آه هو الطريق طويل من القاهرة لإسكندرية؟
والله يعني هو مش عارف، حاسس إن زمان كان بيبقى بسرعة، لكن دلوقتي ممكن كب بياخد 5 ساعات مش عارف ليه؟ يمكن عشان برضه بنُقَف كتير، ممكن.
إمم. تعملوا ساندوتشات بقى وفي أغاني معيّنة بتشغّلوها في ال مثلًا في العربية أو حاجة، تدخّلكم في مود المصيف؟
ف والله، هي <chuckles> يعني هم الأهل دايمًا بيحبّوا يشغّلوا الأغاني القديمة، اللي هي عارفة كانت بتشتغل في الأفلام زمان اللي هو، طاير يا هَوا ده، مثلًا <laughs>
إمم. الله، طاير على المينا، <laughs> حلو. طيب، وِشَط إسكندرية لفيروز، طب ده كده فيروز تزعل.
والله أنا مش فاهم، واضح إن في مشكلة معاهم في الموضوع، لإنّهم بيشغّلوا طاير يا هَوا بس. <laughs> بس يعني. وبنفضل مثلًا ساعات في حد بيبقى جايب مثلًا معاه اللاب توب، بيفضل برضه يشغّل فيلم أو حاجة معيّنة كده، حاجة تسلية ممكن تضّيع نُص الطريق والّا حاجة. لحد بقى ما
<chuckles> <laughs> آه حلو جدًا. طيب، أول ما توصل بقى المدينة؟
والله أول ما بِنوصل المدينة لو مثلًا قاعدين في قرية أو حاجة دايمًا، دايمًا يعني أنا ما باستنّاش، لو عايز أنزل من العربية أروح للبيسين، أروح على البحر. فيقولوا لي: "لأ يا بني استنّى شوية وإحنا لسّه قاعدين، ده إحنا لسّه جايين، طَب استنّى نرتاح." <tsk> "نرتاح إيه يا جماعة ده هم يومين، 3، لأ، يالّا ننزل نعمل أي حاجة." ف ذ يعني إمم.
إمم. إمم. ما تضيّعوش الوقت في كلام فاضي، يالّا بينا على البحر، صح؟ <chuckles>
<laughs> بالض بالضبط يعني الوقت بيضيع منّنا. وبعدين الوقت اللي بيضع منّنا ده بيكون 10:00 ص يعني لسّه الناس ما صحيتش أصلًا. فلأ، يعني باروح بقى إيه، بيقولوا لي: "طيب خلاص أنت روح شوف ال القرية مثلًا، روح شوف الحاجة اللي إحنا نزلنا فيها." وهم يطلعوا يودّوا الشُنَط والحاجات دي. فأنا بقى باروح فعلًا أنا بالِف القرية كُلّها، حتّى لو أنا عارفها مثلًا هاشوف هم عملوا إيه جديد، أكتِشف الحاجات، آآ أعرف مثلًا عشان عندي مشكلة مع الموضوع ده كبيرة جدًا، وهي <chuckles> إن أنا باتوه، <chuckles> الحاجة نفسها دي <chuckles> بتبقى كد
آه. إمم. إمم. <laughs> ده وأنت كبير والّا وأنت صغير؟